Você já ouviu fa já viu aqueles Ipo Ipad <clicks tongue> Ipod Pró, que eles tipo abafam o barulho mesmo?
Ah já, então, o meu o meu o meu fone de ouvido ele é da Samsung. Mas, assim, ele também tem um cancelamento de ruído, ele ele é bem interessante. Já já aconteceu comigo, inclusive, de colocar o fone de ouvido, aí ele ativa não é o o o cancelador de ruído, e eu até esqueci de colocar a música e fiquei ali com o fone de ouvido só cancelando o barulho externo. Nossa, eu achei maravilhoso.
Tá. Ah, boa. Aham. O que é muito bom, né. Quando você ajuda muito na concentração, né. Que a música ainda te distrai um tiquinho, né, a música ainda t te coloca num lugar que, às vezes, você vai longe, né, você lembra de alguma coisa. Agora o cancelamento é incrível, né.
Nossa, com certeza. Isso, exatamente. Nossa, eu eu curti demais, assim. Tanto que eu fiquei na dúvida, né, se tinha sido isso mesmo que tinha me ajudado a se concentrar naquele naquele dia. E aí, eu fiz outras vezes, né, de de propósito mesmo, e realmente ajuda. Nossa, é algo que eu até utilizo, né, quando eu estou precisando muito, eh, focar, tenho um prazo é <laughs>
É, é até perigoso, né, se você Acontecer alguma coisa você não saber nem que que está acontecendo, assim, né. Muita gente que sofre acidente, né, com isso.
É, é verdade. Sim, sim, sim.